ああ、そうですね。ま、自分としては、やっぱり、こう、なかなかやっぱ上司逆らうっていうのは難しいので
うーん。
できるだけ、まあ、上司の評価 が、ま、だい第一置いて、自分の評価は、ま、自分の考えとかは、ま、言わないようにしてましたね。
うーん。 あ、そうなんですか。え、それだと、こう、フラストレーションだったりとか「いや、自分はこう思うんだけどな」みたいなことがあったりしませんか？
う、はい。 はい。ま、それはめちゃくちゃやっぱあると思うんですけど、ま、例えばそれも、その
うんうんうんうん。
それは多分、その、そ自分の考えとかは
うんうん。
確かに、その、ショショ例えばショールームとかだったら、すごい評価されると思うんですけど。
うん、ああ、なるほど、うんうんうん。
それはやっぱ、実生活とやっぱ違うとこなのかなと思いますね。その自分のす意見
ああ、なるほど。うーん。
が、別にその、絶対的なものではその、会社ん中では、絶対的なものではなくなってしまうっていうのは思いますね。
ああ、ああ、なるほど。結構、その、自分の意見が絶対的じゃなくなるみたいなことって、こう、例えば、こう、会社によっては、結構自分の意見が、あの、尊重されるとか、逆に、その、別の会社では、こう、上司の言ったことが正しかったとか、なんか、こう、会社によって違いみたいなんってありますか？
うーん。 はい。 あ、でも、それはやっぱ、あると思います。自分が言ったところとかは、やっぱ、こう、上司の言うことが絶対だったと思うんですけど、逆に、その、自分のい意見を主張しないと生き残れないみたいな会社もあるんで、だから、その、ま、確かに、試験中心試験中心だと、答えは1つに定まると思うんですけど、ま、現実世界とかだと、ずじ実際は、まあ、いろんな答えがあるっていうことですかうん、です。
うんうんうん。うん。 ああ、なるほど。 ああ。 ああ、うんうんうんうん。 うんうんうん。 うんうん、なるほど。うんうん。はい。ああ。 なるほどね。ああ。じゃあ、その、ま、こう、そういう上司の、こうとのコミュニケーションで、ちょっと、こう、頭を悩ませたことがあったりっていうのは、こう、例えば、その、教育の内容で、こう、どういう教育を取り入れたら、そういうコミュニケーション方法ですとか、その、なんか、こう、実生活に役に立つようなことが学べると思いますか？
うーん。 はい。

ああ、そうですね、でも、やっぱり
うん。
その、日本の教育的に、やっぱこう、まあ、きょ協調性とかを学校とかで、凄い学ばせるでも、逆に海外とかだと、その、違う何か、人と違う方が、評価されるって言う形なんで
うんうん。 うんうんうん、そうですね、うん、うん、うんうん。 うん、そうですね、うーん、確かに。
ま、その、に日本の、その、周りと合わせるって言うのを否定、すして行くっていうのは
うんうん。 うーん。うんうん。
結構、逆張りと言うか。<chuckles>
ああ、なるほど、ああ、なるほどね、うん。
割と、そそこは結構、難しいので、そういったが特殊な学校とかに行くしかないのかなと思っちゃいますね、割と、そっちが評価されたいんだったら。
うん、うんうんうん。 うんうん。 ああ、なるほそうですね。ああ、確かに、あの、アメリカの学校だととかだと、こう人と違う意見をどんどん言って行く事の方が、何か、点数に繋がるとか、何か、ちょっとそう言う事もあったり、って言うのを聞いた事があるんですけどしますからね、何かこう、確かに、そこは日本とち違う所で、何か、そう、しかも、中々どっちが良いって、ちょっと、はっきり結論が出ない所ありますよね、そこは、<chuckles> うーん、すね、うんうんうん。
はい。 うーん。 そうですね。 うん、そうですね、アメリカの大学とかは、あれなんですよね、その ペーパーテストって言うよりかは、結構、プレゼンテーションとかの授業が、凄い、お多いですか？
はい、あ。あ、そうですね、あるって、そうでしたね、あるってき聞きますね、確かに、そうですね、うーん。
そう、そうなんですよ、だから、そもそも、その、ま、全然日本とやっぱ、全然違う
うんうん、そうですね、うんうんうんうん。
現状にあるので ま、でも、日本には日本のやっぱ、良い所があるんで、その
うん、そうですね、うんうん。
日本の、その、試験中心でやっていこう、って言うのも悪くはない気がしますけど、まあ、どうなんですかね。
うんうん、うんうん。 ああ、なるほど。うーん、そうですね。まあ、あの、個人的にはこう、今のままじ現状だと、ちょっとこう他こ他国の、まあ、アメリカですとかの、その、良い所が取り入れにくいと言うか、本当に、その、試験中心で、まあ、やって来ているので、こう、そのその、そこに、その、プレゼンテーションの方法だとか、こう自分の意見をしっかり言うのが大事だっていう意見があっても、中々それを、こう取り入れにくい、環境が、今あるのかなとはちょっと思いますね。うんうんうん。はい。じゃあ、何かこう、そうですね、あのま、あのもしこう、ま、親とか、先生とか、政策決定者とか、こう、もし試験中心の、この教育を見直すってなったら、こう、まず何をすれば良いと思いますか？
はい。 はい。 うーん、そうでしょうね。 はい。 はい。